Hello!
Hello!
Yan, magandang hapon sa'yo, kamusta naman ang hapon mo?
Hmm. Oo, ito at medyo <coughs> nawawalan na rin yung araw, ah, medyo lumalamig na din. <chuckles> Oo.
Oo, pahapon na, eh. Oo, 'di man nawawala yung araw, nandiyan palagi yan, pahapon na. <chuckles> Ayan! Alam mo, um, <tsk> ah, matanong ko lang 'no, ah, ikaw ba natutuwa ka sa mga kuwento ng tagumpay ng mga Pilipino?
Oo, oo andiyan pa naman. <chuckles> Oo. Ayan, oo. Ah, oo tot oo naman. Natutuwa ako sa mga kuwento lalo na sa tagumpay nila dahil nga para sa'kin, ah, siyempre nando'n yung determinasyon 'di ba, para makilala sila. Yung sipag 'tsaka siyempre yung talento nila. Kasi yung mga gano'n dapat, oo, dapat mga ganon dapat sa kwento ay
Proud to be Pinoy ka ba? Ayan. Oo. Hmm. Oo. Tama, paano sila nakilala. Hmm. Mm.
nagkakaroon tayo ng inspirasyon di ba, na wag sumuko kaya talagang patulay patuloy na tumupad kung ano yung pangarap natin. Katulad nalang kay, ah, pambansang kamao, 'di ba? Tapos kay Yulo talaga ng, ah, lahat ay pinaghusayan nila para makamit yung ganong panalo, ikaw ba?
Mm. Hmm. Ah, oo. Tama. Ako rin, ano, ah, kagaya sa'yo, ah, sobrang natutuwa ako sa tagum sa tagumpay ng Pilipino. Alam mo yun kahit hindi naman ako ang gumawa pero parang natutuwa ako, 'di ba? Paano pa kaya yung mga talagang nagtagumpay yung talagang gumawa ng tagumpay na 'yon 'di ba? Bilang kasi dala nila yung sabi nga nila na dala nila yung bandila ng Pilipino so, tagumpay ng Pilipino ay, tagumpay ng isang Pilipino, tagumpay ng lahat ng Pilipino, 'di ba? Kaya, ano ma mapaliit na tagumpay kahit hindi ito yung napupunta sa ibang bansa o nakikilala sa ibang bansa, ah, sobrang natutuwa pa rin ako, eh, ah, maliit na bagay man o malaki basta yung, ah, kung paano ito nakamit o paano ito nakuha ng isang tao doon ako lalo nai-inspire, 'di ba? Ikaw ba anong unang mo naalala na kuwento na tagumpay ng isang Pilipino na talagang na namang naka-inspire sa'yo?
Oo. Oo. Oo. Oo. Ay, totoo yan. Tama. Oo. Oo. Oo. Oo, tama.